Parang maliit na bagay.
Um, parang sa maliit na bagay parang hahayaan mo bang sabi ko normal lang naman yan, pero, o sige fine, nag-sorry yung anak namin. Parang o sige, o sige next time gawa nalang tayo ng bago. Ta's yun. So, parang ano siya, ah, yung din iniiwasan namin na yung mga trash talk na tulad na sinasabi mo na mag maggagaling sa ibang player. So, 'pag lumaki yung anak namin, lalo yung oo. Oo, di ba may mga
Ginalit? Oo. Mm. Oo. Mm. Baka mare o, ginagaya pa naman nila. Kahit akala nila maganda tas tawa-tawa minsan, sabi ko hindi maganda yung word na yung anak, gumagano'n ako sa anak ko, lalo na yung anak ko bilis maka-catch up, lalo na 'pag mga maliliit pa, mga 6 years old, 7 di ba, mabilis yan gumaya.
Oo. Oo, yung lock. Oo. Oo, tama. Oo, kaya ang hirap din mag-Netflix kasi um, ang mabilis kasi maaga kasi nakapagsalita, ah, basa yung anak namin yung mga anak namin.
Hmm.
So.
Mahirap yun kasi alam mo na yung 'pag may mababasa siyang word eh, "Mommy, ano yun?" lagi pa naman naggagano'n. <chuckles>
Oo. Buti nga sa'yo nagtatanong, eh sa'min halimbawa gusto at, ah, yung gusto naming manood ng ano, 'bawa mga murder mystery.
Ginagamit na. Oo.
Eh kasi yung ni na yun yung favorite naming genre ni misis eh, mga zombies, di ba? Eh lalo
Kahit naman ako gusto ko yan, oo, oo, kasi nakakaano.
lalo na yung bago ngayon, yung Dala?
Ano yun?

Series siya.
Hmm. Oh, 'di ano nanood kayo ng asawa mo, wala yung mga anak niyo?
Oo, akala namin ganyan, eh, parang a nag alam mo yung nag-eenjoy lang kayo tapos akala niyo di kas 'di sasama yung mga anak niyo kasi, ano, eh, may may sariling buhay, eh, nag nagpo-phone tas mamaya, ayan sumingit na tas nag nag nagmura yung isang character.
Hmm. Mm. Ay, pangit. O oo. Hmm. Hala siya. <chuckles>
Eh, 'di 'yon sinabi rin niya. Hmm. <laughs>
Ayk iyun yung mahirap kasi 'pag mga gano'n, minsan nga 'di ba yung mga bad words na English na F 'di ba 'F, what the F? Ah, sinasabi ng mga anak ko sabi ko, "Hindi yan, ah." Sabi ko, tapos bigla niya minsan i babaguhin, sabi niya, "Welcome to Facebook daw."
Oo. Oo, sobra. Mm, mm. <laughs>
<laughs>
Ang utak. <chuckles>
<chuckles> Sabi ko, "Echosera ka." Sabi ko hindi bad pa rin 'yon sabi kong gano'n. 'Yun pa rin yung minimean mo iniiba mo lang, kaya sabi ko, "Oy, 'wag mong gagamitin 'yun." Pero ano naman so far naman 'pag tinatanong ko din yung teacher niya kung ano siya sa school, babae kasi siya.
Oo. Oo, tama. Oo. Mm. Ay, 'di pero na niya di man niya nagagamit sa school? Oo, buti naman.
Hindi, sa school, eh, kung ano siya kung ano yung kagaslawa 'yung kaga yung parang ka-ano niya ka playful, kakulit niya dito sa bahay, oo, ganon siya sa school naman kaka-ano kabaliktaran sobrang hinhin.
Hmm, kaartehan.

Oo yun yung mga gusto ko, kasi parang alam mo yung nameme kasi ang work ko kasi more on ano siya, more on muscle memory din, parang may details siya na kailangang tignan for complaint, so parang nahahasa yung pagtingin ko
Hmm. Hmm, okey.
para mabilis ako makapag ano, makapag process ng complaint, kasi ganun, parang yun nga nahasa yung muscle memory ano ko, skill.
Oo. Oo, parang si misis mahilig siya sa mga alam, yung mga good sort? <laughs>
Oh, yun nga, gusto ko yung mga ganiyan, yung mga sort-sort, yan. Kasi parang kahit ano siya simple lang siya mahirap din siya, ah, kapag ano pag pahirap ng pahirap na level.
Ah, ganun din? Oo. Actually yun yung ano, eh, yun yung pa yung pastime ng na nila ng mga anak namin, eh, so na pag nasa nasa sulok siya, so nag nag naglalaro siya, so nakiki-join sila, so
Mm, nananahimik. <chuckles> Oo ganun din yung anak ko, nakikisali sa'kin.
Oo sinasabi ko oo sinasabi ko sa kanila, sa sa misis ko, "Eh, ano laro mo?" Kasi yan papakita niya kaya yung mga word games, sabi ko, "Boring." <laughs>
Mm. Oo ganiyan din sinasabi ng asawa ko boring daw, sabi ko pang ano sabi daw pang mga ano lang daw, pang mga m hindi, pang mga ano daw, high end daw na mga utak, sabi ko, "Hindi naman," sabi ko, "Hindi naman ganon," sabi kong ganon.
Oo, ta's m Pang matanda. Ah. Ta's mamamaya makikisali naman ako. <laughs>
Hmm, minsan nga nakikisali din siya ta's sabi niya, "Tingin nga," ta's hindi niya mahulaan kung ano yung word minsan lalo sa wordscape, kasi minsan sa wordscape akala mo dali nung mga words, hindi naman pala.
Mm.

Mhm, eh, sayang, hindi mo siya na ano.
To hmm. Oo, kasi, ang hirap makakuha ng oras.
Sabagay kasi kapag gano'n 'no, kailangan mo talaga mag-focus din, may oras ka din, talaga dapat ilalaan.
Oo, tama, kasi 'pag may mga chiikiting ka sa gilid, <chuckles> alam mo na, kung ano yung ginagawa mo, gusto nila ano, sasali din sila, oo, mga bata pa. So, siyempre 'pag ganun naman okay, sige, art time tayo, tayong, tayong pamilya, so, at least nasasama sila. Pero, yung tipo yung halimbawa gusto mong gumawa ng obra, parang ganun, so, kailangan mo ng.
Sali din? Ba't mga bata pa ba yung mga anak mo? M m. Hmm. Mm, mm, oo, sabagay kasi, pag gagawa ka ng ganon, eh, kailangan mo may concentration ka, oo.
Oo, 'di ba ,parang ang hirap maka sabi mo nga, pag concentrate. So, eh, iba na lang gagawin, manonood na lang manood na lang tayo ng Netflix, eh, kayo po ba? Ano ba yung gusto niyong gawin?
Mm. Mm. Ako naman. Ang usual kong ginagawa kapag yung free time ko, gusto ko kasi, 'yong mga games, ano same din sayo, naga-ano, nag-aano sa cellphone nag ge-games ako ng mga word puzzle naman.
Hmm. Ah, okay, nice, hmm.
Mga gano'n yung usual ko na ano, tapos 'yong mga word hunt, 'yong mga memory game 'yan, yung gusto ko kasi, parang alam mo feeling ko, sabi nung iba "boring daw." Pero sa akin, eh, parang nage-enjoy ako, kasi, parang naano yung nahahasa 'yong ano ko ma muscle memory, oo, 'yun 1 pa, vocabulary din na, nagagamit ko din sa trabaho ko. Nakakatuwa kasi, parang sabi ko "alam mo, ah, kahit hindi na ako nag-aaral work na lang tayo" at least 'di ba, continuous learning, gusto ko kasi, 'yong gano'n. Para hindi ka nasa-stagnant, oo, kasi, 'di ba, pag nasa-stagnant ka parang kung kunyari, pagrereportin ka sa office, 'di mo alam kung ano sasabihin mo, kasi, parang naaano ka, nauubusan ka ng sasabihin na words.
Ah, okay. <chuckles> Oo, yung bokabularyo mo din. Oo, nice, oo. Mm, hindi napupurol, oo. Oo, tsaka parang ano, eh, tawag dun 'yun, nag, kasi, aminin man natin kasi, pag nasobrahan ka sa trabaho, parang kahit na pag gamay mo, eh, siyempre gamay mo na yung trabaho mo, eh, so, parang nagiging ano ka na, autopilot.
Hmm. Totoo. Mm.